なるほど、そうすると、じゃあ、一緒に運動するっていうにはいかないんですかね。
うん。 そうなんですよね。最近行かないんですよね。うん、かなりちょっと、うん、ご年配の方で、ま、歩幅もゆっくり、かなりね、ゆっくり、ウォーキングっていうよりも、ま、その方はちょっとお散歩っていう感じなんですよね。うん。
うーん、なるほどね。 まあ。 うんうんうん。 ああ。 なるほど、同じルートでこうウォーキングされる、あの、お知り合いの方っていらっしゃらないですか？
はい。 ないですね。うん。その他の方とか、割ともう、スタスタ歩いたりとか、結構どっちかに分かれちゃうんですよね。うん、すごい速いか、もうすごくゆっくりかっていう感じで。
ああ、なるほどね。 うん。 うーん、なるほど。 なるほどね。そうすると、お話されてる時は結局中断されちゃうから、結局は運動にはならないんですよね。うーん、そうするとできたら、会わない方がいいかもしれないんですよね。そうすると。
うん。 はい。 そうなんです。うーん。 そうなんですよ。で、前ちょっとちょっとね、最初の時にお話したと思うんですけれども、やっぱり人がほぼいないようなルートっていうのもあるんですけれども、なんか、やっぱり最近ちょっとね、世の中的にななんか、こう、誰もいないとこ、1人で歩いてて、なんか、あっても誰、も、ね、いないんでそう、そう、ちょっとね、怖いかなっていうのは、最初はね、気分良かったんです。誰もいなくて。でも、なんか、いろいろなね、こう、あの、ニュースとか最近あるじゃないですか。うん、そういうのちょっと見てると、ああたしちょっと
うーん。 うんうん。 うんうんうん。 うん。 うん。 誰もね、みん 目撃者いないってはんすよね。うん、うん。 うんうん、うんうんうん。 ええええ。
なんか、なんか、あったあってもね、怖いかなってちょっと思いだしちゃって、それで人の、ま、そんなにね、朝っぱらから、あの、ウォーキングしてる人はいないので、あの、いいはしないんですけれども、ちょっと、ま、人通りのあるところに、ま、変え変えよっかなって感じで、変えはしたんですよね。